Neanche, neanche. Cioè proprio non lo so, ha creato questa situazione, ehm, e a me dopo un po' comunque ha iniziato cioè ho iniziato a vederli in quel modo e un po' ho detto, cavolo mi mhmm, cioè forse mi piaceva un pochino. Poi a a distanza di mesi ho capito che non mi piaceva per niente, era solo questa forzatura, perché lei proprio ti manipolava, cioè in tutte le cose che faceva ti manipolava. E quindi mi ha manipolato, mi ha fatto credere tutte queste cose, magari dandomi anche false speranze perché nella realtà non gli piacevo. Cioè non lo so eh, però non cioè non penso di piacer di di essergli mai piaciuta, anche perché poi dopo <inhales> ehm, si è messo con un'altra e quindi non è che ehm, secondo me non gli piacevo. Però lei ha forzato tutte queste cose.
Ma allora perché? Eh, certo. Mh-mh. Mamma mia. Ma dici che l'ha fatto perché, uhm, voleva cioè oddio, n n non voglio dire cattiverie, però, nel senso, sembra quasi che vo volesse che tu appunto ti affezionassi, per poi magari rimanerci male, cioè, mhmm, non lo so.
Sì. Sì, ma secondo me sì, perché visto che soffriva lei voleva far soffrire gli altri, secondo me.
Mamma mia.
E quindi no, ma è un sacco manipolatrice veramente.
Secondo me è proprio sbagliato il suo ragionamento, perché se tu soffri e sai quanto ti faccia male la situazione in cui sei, perché vorresti che qualcun altro provasse quello che stai provando tu? Non ha proprio senso.
Non lo so, per sfogarsi dice: "No non v". Cioè, uhm, non lo so, questa rabbia repressa, dice: "Io sono tutti".
Beh, diciamo che era molto immatura e sicuramente poco stabile mentalmente, mettiamola così. <chuckles>
No, no, no, era sa cioè problematica a livelli mamma mia. No, perché poi ehm, poi dopo, cioè, ci siamo allontanate dopo questo evento, perché praticamente, ehm, lei aveva questa migliore amica, okay. Una volta siamo usciti, siamo andati al bowling, e c'eravamo io e questo qui, e questa sua amica fa: "No, ma siete bellissimi insieme, mhmm, state benissimo insieme!". Dopo poco, cosa succede? Che questa sua amica, cioè adesso tu anche tutt'ora, questa sua amica e quello che comunque che mi piaceva sono messi insieme.
Mamma mia. Sì. Ma No, no. No.
Solo che ovviamente lei non me l'ha detto, lei faceva finta di non saperlo perché lo tenevano nascosto per non farmelo sapere.
Cioè alla fine a te neanche piaceva e sei passata per quella che veramente
Sì e poi magari ci sono anche rimasta male, perché ho detto cavolo, cioè mi diceva: "State bene insieme!"
Certo, <chuckles> perché hai detto: "Ma scusa, mica piacevo io". Mh.
e poi ti metti insieme, vabbè poi lei non mi è mai stata simpatica proprio per niente.